Lo spoiler che volevo farti è che, uhm, ormai sono passati tanti anni, questo progetto è riuscito, cioè questa sua grande ambizione di creare una rete, ehm, sì, eh, quindi adesso a tuttora esiste, ci sono, ehm, il coro poi è uscito dalla scuola e adesso, uhm, ovviamente poi si è cr eh, si è, mhmm, si è espanso. Lui ha creato anche altri cori in altre scuole, ehm, e s o si è comunque allacciato anche ad altri che iniziavano a nascere, e si è creata una grossa rete per cui le le gli studenti adesso che sono nel coro scolastico, ehm, alcuni dei dei talenti o comunque di chi vuole continuare e ha le capacità, viene poi portato nel coro, ehm, nel coro, mhmm, al di fuori, quindi è in un'associazione vera e propria che partecipa a concorsi, concerti. Ehm, quindi fa anche dei lavori, ehm, viene a invitato ad associazioni, a concerti anche famosi.
Sì, dimmi. Ma dai. Quello maggiore, okay, certo. Ah, ma dai. Quindi diciamo che comunque è un progetto ben riuscito e anche ben articolato e soprattutto professionale da quello che mi stai dicendo. E volevo chiederti, questo professore diciamo così che di cui mi stai parlando, è ancora ovviamente coinvolto attivamente in questa sua iniziativa oppure no?
Esatt Sì, uhm, sicuramente è ancora coinvolto, che è un'altra cosa che ammiro tantissimo, perché nel frattempo la sua carriera poi è "scoppiata", tra virgolette, è progredita e lui ovviamente a livello orchestrale è diventato anche riconosciuto nell'ambiente e lavora spesso all'estero, a Hong Kong, in Asia, in America, in Europa e quindi ovviamente non è più come una volta in cui lui poteva partecipare a tutte le, ehm, le lezioni del coro, sia scolastico che fuori. Ma l il rispetto che ho, e che perché lui è riuscito a cr a creare un sistema per cui lui non è necessario, perché anche questo, lui non è non ha voluto essere il protagonista. Lui vo uhm, voleva crearlo, mhmm, <tsk> non dico da un to punto di vista gene di di generosità, ma la sua, mhmm, umiltà sta proprio nel fatto che l la la la sua creazione deve essere deve esse deve continuare anche dopo di lui. E infatti adesso lui con
Erto. Addirittura? Immagino. Certo, diciamo un po' un po' come un'azienda ben delegata possiamo dire, okay.
Esatto, esattamente. Quindi lui continua a partecipare, uhm, in molte attività, alcuni concerti sono diretti da lui, uhm, continua a essere coinvolto anche ma ha c ha ha creato un sistema per cui ci sono anche altri insegnanti che possono intervenire e che magari seguono le ragazze giorno per giorno, uhm, e quindi questa è anche una una delle altre cose che ammiro profondamente della v di questa persona che nonostante, boh, a livello che è attualmente potrebbe benissimo fregarsene, ehm, di questi progetti, ehm, ma ha voluto veramente dedicare tan grande parte del suo tempo, uhm, e della sua carriera a promuove eh, eh. Assolutamen
Certo. E anche dalle sue energie, eh, quello che penso. Questa è una cosa che gli fa veramente onore e dimostra anche tra tutte le altre qualità che mi hai citato, anche una grande, oltre che visione ma anche ca capacità organizzative di far sì che un progetto da un'idea poi si trasformi in una realtà.